Eu sugeri, sabe, pra eles, assim: "Olha, por que que vocês não vão dar um passeio sozinhos, né, assim, né, entre vocês 2, vão comprar um presente pra mim. <laughs> Ai vão passear, assim". Mas aí meu filho fica: "Ai, mas v quando você pode vir? Quando" sabe, assim? Mas a gente tem que fazer juntos também. Então, falo: "Olha, eh, me"
Uhum. Uhum. <laughs> Boa. <laughs> É. <laughs> Seu filho É. E e se colocar a data, ali, eu acho que talvez ele se tranquilize também, de você falar pra ele: "Olha toma aqui esse caderno, você e seu pai vão sair, e vocês vão planejar o que que a gente vai fazer nessas férias essa semana. Todas vai listar todas as atividades que vocês querem fazer, o que vocês querem comer", vai dar um um projeto de gerente de projeto para o seu filho da viagem, assim, "que é que a gente vai fazer nos dias", enfim.
É, nesse ne Olha, exato. Exato. Porque nesse momento eu não consigo, né, nesse momento não dá pra eu fi ficar ali 100% com eles, enfim, e né? Porque é um é um período que eu tenho que me dedicar mais, enquanto as pessoas meu trabalho vai meio contra a maré, né, assim. Enquanto as pessoas descansam, eu tenho que trabalhar mais pra que as pessoas possam descansar.
Exato. É. Uhum. É. É, mas eu acho que, ah, trabalhar acho que talvez na sua culpa esteja maior do que o incômodo do seu filho, né, e do seu marido, pelo que você fala parece que eles meio que já entenderam, assim, que tá tá tudo bem, não tem problema. Ele pergunta só por pra saber, né, quando que você vai estar livre.
É. Sim, é pra e Exato, pra eles tá tudo bem. E, o incômodo é mais meu do que deles mesmo, realmente, assim. Com certeza o incômodo é muito mais meu do que deles, de pensar que, né, eu tô ausente ali.
Uhum. É. É.